ถูกต้องครับ แต่จริง ๆ เราก็มายอง มองย้อนคิดนะครับหลังจากนั้นเนาะ เราก็มีการพัฒนา แล้วก็ปิดเป็นดีลใหญ่จริง ๆ ครับสำหรับตัวผม จากบุคคลท่านนั้นน่ะ เออ เราก็เลยมาคิดได้ว่า
อือฮึ อ๋อ เยี่ยมไปเลย ค่ะ จากลูก ค้าที่แบบ มาทักเราโดยบังเอิญเนี่ยนะคะ ดีลใหญ่เลยเนาะ
ใช่ครับ เราก็เลยแบบ เออ จริง จริงด้วย แบบเรื่องของจังหวะชีวิตอะ มันเหมือนถูกวางไว้แล้วจริง ๆ อะครับ เออ
โอ้ เยี่ยมไปเลยค่ะ อือฮึ อืม ในขณะเดียวกันลูกค้าที่นัดเรา ก็สามารถปิดดีลได้ไหมคะ?
ถูกต้องเลยครับ ก็คือปิดดีล ได้
อืม